Para todo mundo porque a gente não esperava, né, ninguém esperava, foi uma coisa muito rápida, na verdade foi f foi um boato, acho que vai ter que, eh, ficar em casa, né, vai ter a a a quarentena, e de repente sim agora, m a né, nesse momento todo mundo em casa, e às vezes, né, tem muitas pessoas que nem estavam esperando, né.
É. Uhum. Uhum. Nossa, não, e aí eu me lembro por exemplo que quando eles o eh, oficializaram o lockdown e tal, a gente sabia que tinha morrido muita gente na China, que tinha morrido muita gente na Itália, mas assim, aquela sensação de que o mundo não é tão conectado, né. Não não vai chegar aqui, gente, é muito longe, imagina, como se um avião, né, <laughs> não conectasse todas as partes do mundo. Mas a gente não sabia com o que a gente estava lidando, né.
É. Exatamente. É e foi isso que aconteceu, né. Não porque é exatamente o que você está falando, você tocou em um ponto importante, né. A gente não sabia, e tinham muitos boatos, né. E infelizmente tudo vira política, né. E aí já vira, eh, as pessoas acabam se posicionando em relação ao problema de uma forma política e não racional, né.
Hum. Uhum. É. É, infelizmente. Exatamente, exatamente, então assim, eh, ninguém estava preparado para aquilo, quando falaram que era 2 semanas, assim, eu até curti, porque aí meus roommates iam estar em casa, a gente ia na piscina à tarde, assim, não foi tão mal, entendeu? <laughs> Não precisava ir para aula, né. Eu fazia faculdade.
E Aham. Você não você não foi daquelas que passou por um momento difícil, né. Assim no sentido de estar trancada em um apartamento sozinha, né, porque tinha muita gente, nessa época, aqui, eh, onde eu estou né tem muitos estudantes. Então, você imagina que tinha um monte de estudante novinho tipo 17, 18 anos, né, que tinha saído da cidade deles para estudar, para vir para cá, que caíram no confinamento e ficaram sozinhos em casa, sem poder sair.
Não, eu já trabalhava de casa. É. Aham. Meu Deus. É, é, aí eu acho que ainda foi pior, viu. Porque eu pelo menos tinha companhia das meninas e foi ótimo assim, ela elas mantiveram a minha sanidade durante a pandemia. E depois mais tarde claro, voltei a fazer exercício, hã, andava todos os dias, né, quando eu precisava sair de máscara saía de máscara, quando eu podia andar sem andava sem, ia à praia, eh, fazia terapia, mas assim, aquela eu diria que aqueles 2 primeiros meses, eles me mostraram a importância de estar do lado de fora de casa.
Ah, com certeza, com certeza porque a às vezes a gente precisa disso, né, para saber o quanto é bom ter essa liberdade, né. Que é uma coisa assim tão simples, né, só o fato de você abrir a porta e sair, mas a partir do momento que você não tem essa mesma liberdade, né, que você coloca tudo em causa, né.
É.

Como uma passeio curto muda o seu humor no dia?
Nossa, muda completamente, porque só o fato de estar do lado de fora, de sentir vento na cara, de principalmente se tiver um solzinho gostoso, já muda completamente assim o jeito que o meu cérebro está funcionando, sabe.
Ah, com certeza eu acho que o sol, né, que entra na sua pele ou mesmo o vento, já deve, eh, mudar os teus códigos ali, né. <chuckles>
Uhum. <chuckles> Eu também acho. Porque assim, eu trabalho sentada na frente do computador, a maior parte do tempo eu estou em uma tela e quando você está em uma tela, você não está exatamente presente, né.
Aham.
Você ou se
É verdade, é é virtual, né.
É virtual, eu brinco que o meu escritório é dentro do meu computador, porque às vezes eu levanto a cabeça e falo: "Meu Deus, anoiteceu". Tipo, eu não percebo que anoiteceu, se eu estou muito preocupada tentando resolver uma coisa, fazendo uma planilha em uma reunião, você não está exatamente presente. E estar do lado de fora para fazer um passeio mesmo que curto te bota presente no momento, no agora.
É verdade. Exatamente, na verdade aquela sensação, né, é até bobo o que eu vou falar mas aquela sensação de pôr o pé no chão, né, andar na rua, né, ver as pessoas, é diferente do que você tem em casa, é claro que é super bom, né, estar em casa, delícia, né. Mas sair também é importante, né.
Uhum. Claro, claro. Totalmente, vou te falar olha, eu acho que na época da pandemia do lockdown foi quando eu senti mais isso. Porque Los Angeles teve um lockdown bastante pesado. Então, eh, ninguém queria sair na rua, estava todo mundo muito assustado, a gente teve muitas mortes aqui, foi uma das cidades que teve assim números muito impressionantes, né. E e foi e assim, além de tudo, a uma eu morava com 2, roommates cada uma tinha o seu quarto, tal mas assim em um apartamento grande mas dividíamos a cozinha, a sala e éramos amigas. E uma delas é, e uma delas trabalhava de enfermeira no pronto-socorro.
Ah é? Ai meu Deus. Ainda bem, né. Nossa então ela contava as coisas que ela via na frente, devia ser terrível.
Sim, sim era terrível e aí naquele começo ainda onde eles não usavam máscara, não tinha os IPAs lá, né, que depois viraram mandatórios para eles e tudo mais, elas usavam máscara de pano ou de papel que nem a gente, que nem os os pobres mortais, só que elas estavam lidando com pessoas que estavam com covid.
Exatamente, e o tempo todo, né, o tempo todo, elas tinham que ficar na paranoia o tempo todo porque, né, elas não podiam esquecer, né, que ela que que elas estavam em um ambiente, né, cheia de Covid e que elas eram as pessoas que estavam lá para cuidar, né.
É. Não, elas não podiam.